إمم مثلًا آه، يعني دي برضو فكرة حلوة عامةً، ماشي هو ال ال الmovie night مش معتمد على الromantic آآ movies يعني، لأ مش شرط، ممكن مسرحية قديمة أصلًا بنحبها، مثلًا العيال كبرت حلوة وبتضحَّك، ممكن نقعد نشوفها وإحنا بناكل لِب، It's Okay عادي جدًا، وأعمل له وأعمل له hot chocolate، أنا باعرف أعمل hot chocolate حلو أوي عامةً، فمتحمسة أعملها له.
إمم. آه صح، مسرحية تضحَّك، إمم. إمم، إمم، آه هي فعلًا فكرة جميلة فعلًا اللي أنتِ قُلتيها دي، طب مثلًا ده مثلًا ده كحاجة داخلية، طب حاجة مثلًا خارجية بقى؟
نشوف مكان مثلًا قريّب مننا عشان يعني لو هو ما عندوش وقت أو تعبان من من الأسبوع مثلًا كلّه شغل، دي الweekend فهو عايز يرتاح شوية، فممكن أقترح عليه إن إحنا مثلًا نروح نقضّي آآ، وقت لذيذ مثلًا في حديقة وسط الأشجار، الألوان الخضرا والحاجات دي كلّها، السما، يعني ام أعمل له picnic يعني من الآخر كده تكون حلوة.
إمم. آه، ده برضو حاجة جميلة جدًا، طبعًا طبعًا آآ يعني أنتِ قصدِك وسط ال
آه، عامةً نِفْسي أعمل picnic كده بقى بأجواء و ومربى والحاجات دي. <laughs>
إمم، أنتِ قصدِك طبعًا وسط ال يعني مثلًا الpark كده.
آه، أيوه، أيوه، الأجواء الحلوة دي ح حاجات كده آآ، حاجات Cutie كده عسولة، بحيث ما يبقاش مضغوط، لأ هو طالع يغيَّر جو ويشم هوا طبيعي، آه، ونضحك نشغل أغاني بقى نتصور يعني كده حاجات بسيطة خالص بحيث ما يبقاش عليه هو stress يعني، لأ هو طالع يغيّر جو بعيد عن كُلّ حاجة هو متعود عليها.
بتفرشوا حاجة يعني وتاكلوها وأنتم قاعدي آه جميل، إمم. آه طبعًا ده مهم جدًا طبعًا آه، إمم. إمم.

بالضبط، التوازن في العلاقة أهم حاجة عامةً في كل ي في كل أشكال العلاقات يعني سواء صحاب مرتبطين متجوّزين أيًا كان لازم نكون متوازنين في اهتمامنا بالشخص، وفي نَفْس الوقت برضه إحنا مش كابتين على نفَسُه ومحسسينه بوجودنا في نَفْس الم يعني في كل حاجة في نَفْس الوقت، بس بنِسَب، بأشكال، بطُرُق ب بsense كده بإحساس معيّن يعني عامةً. فاهم؟ فهي بتبقى شَعرة ما بين كل حاجة وحاجة.
إمم. إمم. إمم إمم. تمام. تمام. طيّب حلو أوي. طَب لو أنتِ مثلًا، آآ مثلًا متجوّزة وجوزِك مثلًا قاعد مثلًا يع بي يعني بيعمل حاجة وكده فأنت عاو عاوزة تكلّميه في موضوع فأنتِ دخَلتِ له، قُلتِ له آآ كنت عاوزاك في موضوع، فهو قال لِك لأ، أنا مش فاضي دلوقتي، نتكلّم بعدين. أنتِ هتعملي إيه؟
إمم أ هاشاركه في اللي هو بيعمله، يعني مثلًا لو قاعد بيتفرّج على فيلم هاتفرّج معاه، لو قاعد بيعمل حاجة handmade هاساعده. عامةً أنا أصلًا باحب الحاجات الhandmade فلو مثلًا لو اعتبرنا هو قاعد
إمم. إمم. طَب لو هو مثلًا قاعد مثلًا شغّال بقى، يعني يعني مثلًا يعني بيعمل حاجة في شُغله كده ع مثلًا ع على الLaptop بتاعه؟
أ هاقعُد جنبه أش أشجّعه وأتفرّج عليه، آآ أعمل له شاي.
لأ، بس هو لو عاوز مثلًا ال طَب لو عاوز مساحة؟
لا إله إلا الله. <laughs>
<chuckles>
هاسيبه براحته عادي جدًا، هاسأله لو محتاج أي حاجة ولو قال لي لأ
يعني أنتِ مش هتضايقي بقى؟ يعني أنتِ مش هتضايقي؟ يعني ل لو قال لِك سيبيني براحتي دلوقتي، عشان بس أنا مشغول ومحتاج أرَكِّز؟
لا مش هاتضايق، أتضايق ليه ما الراجل شغّال. طَب أعمل له إيه؟ عادي جدًا ركِّز حبيبي وماله، it's okay. ما أمّال أك أكبِت على نفَسُه وأضايقه؟!
تمام فُل. إمم.